जी, नमस्कार कैसे हैं आप?
नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और मुझे लगता है ना कि अ, एक इंसान को मतलब अ, बड़ा बनने के लिए ना कहीं न कहीं सही और ग़लत के बीच में फ़ैसला करना ना, आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अ, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। जब आप सही और ग़लत के बीच में जब अ, फ़ैसला ना कर पाए और क्या सही है क्या ग़लत है उसको अलग ना कर पाए, तो मेरा ये मानना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके लिए सही और गलत का फ़ैसला कैसे होता है और आप कैसे उस फ़ैसले को लेते हैं?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, सही कहा आपने, आपकी बात से मैं अ, पूरी तरह सहमत हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, आज के समय में ख़ास तौर पर हम अ, ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो जो है ना आप बोल सकते हैं कि इतने अ, दिमाग़ से चतुर हो गए हैं या फ़िर सयाने हो गए हैं कि वो कब जो है सही कर रहे हैं आपके साथ या फ़िर किसी और के साथ या ग़लत कर रहे हैं ये पहचान पहचानना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया। क्योंकि लोग जो है अ, काफ़ी होशियार हो गए हैं आज के समय में अ, वो बोला जाता है ना कि प प पढ़ पढ़े-लिखे होने के बाद भी इतने सारे लोग जो बेरोज़गार हैं। तो वो किस प्रकार से लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, ग़लत चीज़ें बोलते हैं और उसे जो है हमेशा उल्लू बनाते हैं। है ना? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी मानता हूँ कि कहीं न कहीं, आजकल लोग जो हैं, थोड़ा मतलब अ, चतुर बनने की कोशिश करते हैं, चालाक बनने की कोशिश करते हैं अ, दूसरे लोगों को थोड़ा उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और मैं मानता हूँ कि अ, गलत और सही के बीच में हमको अ, थोड़ा फ़ैसला जो है, वो थोड़ा करना आना चाहिए और सीखना चाहिए। हमको अपने जीवन के जो भी एक्सपीरियंसेज़ हैं ना, उनसे ज़रूर एक बार अ, सीखना चाहिए और जिस प्रकार के अ, लोग जो होते हैं मतलब अ, जो भी इस प्रकार के होते हैं ना, तो उन पर हमको फिर भरोसा जो है, वो करना नहीं चाहिए और उसके अलावा, अगर अ, फ़ैसले की बात करें, तो अगर किसी ने आपके साथ एक बार अगर क कुछ गलत करा, तो फिर आप उस पर कभी भरोसा ना करिए और उसको ऐसा मौका ना दीजिए कि वो आपको कहीं न कहीं फिर नुकसान पहुँचा सके।
हुँ। हुँ। जी, जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, बिल्कुल, हमारे साथ कोई गलत करता है, तो शायद ही बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो कि उसको दोबारा मौका देते हैं। अ, क्योंकि आज के समाज में वैसे ही, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं, आपकी अ, हमेशा टाँग खींचने में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे ऊपर ना उठ सकें, कोई भी चीज़ों में। तो इसी इसीलिए जो है अ, मुझे जैसा लगता है, आम तौर पर जो है अ, सही और गलत का फ़ैसला, जैसे कि हम कर सकते हैं, इस आधार पे, कि हम उस इ उस इंसान को जैसे कि उसने एक बार गलती कर दी मेरे साथ या फिर और किसी के साथ गलती की हो और मुझे पता चल गया, कि उसने इस प्रकार की गलती की है, तो बिल्कुल, हमें भी जो है, उस इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान को बेवकूफ़ बना चुका है, तो कोशिश करेगा वो दूसरा को, तीसरा को, चौथा को भी बनाए। है ना? जी।
जी। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ, बिल्कुल अ, बहुत सही करा और मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप मतलब किस आधार पर मतलब सही और गलत के बीच में फ़ैसला करते हैं? जैसे आप अ, कोई भी आपको चुनाव करना है या कोई आपको डिसीज़न लेना है, किसी चीज़ में कि ये डिसीज़न आगे जाकर कहीं न कहीं सही साबित होगा या गलत साबित होगा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने फ़ैसले जो हैं, वो कैसे लेते हैं कि ये सही रहेगा या हमारा हमारे लिए कहीं न कहीं ये गलत रहेगा? तो ये आपसे जानना चाहूँगा।
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। उम जी, जी, आप जैसे ओ इंसान के बारे में बोल रहे हैं ना।
अ, इंसान के बारे में नहीं, मतलब कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जो हम फ़ैसले लेते हैं ना, तो उस बारे में मैं कह रहा हूँ कि अ, कभी हमारे फ़ैसले गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं। जी, जी।
हाँ, हाँ। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल, जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला ना कि हम हमें पता नहीं होता, अक्सर कि हमारे सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जैसे कि मान लीजिए, हम कहीं नए जगह जॉब अ, अप्लाई किए हैं, वहाँ पे जॉब हुआ, वहाँ के जो हमारे सहकर्मी होते हैं, है ना? तो वो, शुरुआत में हमें पता नहीं होता काफ़ी बार कि वो कैसे होते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, है ना? वहाँ पुराने लोग होते हैं, उनको पता होता है। तो बिल्कुल, हमें जो है, अपने सीनियर अधिकारी से, या फिर अ, कोई आपको ऐसे पर्सन नज़र आएँ, जो थोड़ा-सा लगे कि अ, अच्छे हैं, विश्वासी हैं, तो आप धीरे-धीरे उनसे, जो है, थोड़ी जानकारी लें ऑफ़िस की, कि कौन-सा व्यक्ति अच्छा है? अ, कौन-सा, जो है, किसी के साथ कुछ गलत करता है, या फिर सही करता है? तो इस पर इस प्रकार से आप, जो है अ, थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल, खुद से जासूसी अगर करेंगे, तो अ, शायद इन सारे चीज़ों से आप बच सकेंगे। जी।
हाँ। जी। हुँ। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल सही कहा वैसे आपने और मैं भी मानता हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा जाँच-पड़ताल करनी चाहिए हमको ज़रूर से। और देखा जाए ना अ, मुझे लगता है कि हमको अपने जो मूल्य हैं या वैल्यूज जो है अपनी, वो नहीं भूलनी चाहिए। अ, कोई भी हम फैसला ले रहे हैं अ, उस समय और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना क्योंकि अ, अगर आपका कोई फैसला जो है, वो अ, किसी पूरा से किसी भी इंसान को हानि पहुँचा रहा हो, तो वो तो कहीं न कहीं मतलब एक सही चीज़ नहीं है। और अ, हर अ, व्यक्ति का मतलब हमको हित देखना चाहिए और अ, ऐसा हमको कार्य करना चाहिए या हमको ऐसा फैसला लेना चाहिए ताकि किसी का भी नुकसान जो है ना, हम गलती से भी ना कर दें, तो वो मैं ये मानता हूँ।
हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी।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 हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे पूरी तरह मैं सहमत हूँ और हमें जो है, काफ़ी बार ये भी होता है ना जैसे कि हम अ, बिल्कुल सही और गलत का फैसला में अटक जाते हैं कभी-कभी कि हमें क्या करना चाहिए? अ, जैसे कि अ, दोस्त का ही बात है, तो वहाँ पे जैसे कभी उसे ज़रूरत होती है कुछ पैसों की, ठीक है? तो हमारे ज हमारे साथ अगर किसी ने फ्रॉड कभी किया है, पैसे लेके पैसे नहीं लौटाए, तो अ, दूसरा कोई दोस्त जो कि हमारा अच्छा दोस्त होता है, करीबी होता है, कभी उन उनको अगर ज़रूरत पड़ जाता है, उस वो फिर हमसे दोबारा पैसा कोई ना नया दोस्त हमसे अ, जो है पैसा पैसा माँगता है कि मुझे ज़रूरत है, दे दो। तो, काफ़ी बार हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं अगर सइ सही मायने में उसे अगर ज़रूरत भी हो, तो हम उसे देने से मज बचते हैं पैसे की पता नहीं वो भी जो है कहीं ऐसा ना कर दे, है ना? एक मन में डर होता है, भले भले वो जो है उसका सकारात्मक प्रयास है कि वो लौटा देगा, पर ये कहीं न कहीं इंसान बहुत ऐसे मिलते हैं ना जो कि दूसरों दूसरे लोगों के लिए भी घातक साबित होते हैं। जी, है ना?
जी। जी, जी। हाँ। हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी मानता हूँ कि कई बार कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना, वो अ, कहीं न कहीं आपका सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, और मतलब अ, देखा जाए तो मतलब अ, वो फिर उस चीज़ को रिटर्न करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक हो जाती हैं और काफ़ी बार होती हैं मतलब मेरे साथ भी कई बार हो जाती हैं। तो फिर मतलब आपका मन भी कहीं न कहीं ना और व्यक्तियों को भी ऐसा ही सोचने लगता है। तो मैं ए अ, कहीं न कहीं फिर पैसा देना या जो जो ये चीज़ें हैं, वो थोड़ा मतलब कम करता हूँ फिर। अ, कई बार मुझे लगता है ना
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। अ, इस हाँ, इस इस प्रकार इस पर हाँ, हाँ, हाँ।
कई बार मतलब हम अ, कुछ ऐसे लोगों को भी मतलब शायद फिर इस वजह से नकार देते हैं या मना कर देते हैं, तो वो चीज़ें हैं। जी।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल अ, जो सही अ, हमारे जो स दोस्त होते हैं या फिर सही व्यक्ति होते हैं, तो वो बोला जाता है ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, है ना। तो ओ ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए फैसला लेना। काफ़ी बार हमारे कोई अच्छे मित्र या फिर हमारे कोई साथी या फिर हमारे कोई रिश्तेदार, कोई भी अ, जो कि अच्छे विचार के होते हैं और वो शायद पैसे लेंगे तो लौटा भी देंगे, पर उन ल उन लोगों के कारण जो है हमें सोचना पड़ जाता है और हम देने से डरते हैं और शायद नहीं भी देते हैं डर के कारण। अ, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए जो ऐसे करते हैं, या तो हम हों या फिर आप हों, जो भी करते हैं, है ना। तो आपको सोच सोच-विचार करनी चाहिए थोड़ी-सी ये सारी चीज़ों में कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे ये बातें जो है सारे अ, समाज में समाज में एक तरह से गंदगी के रूप में फैलेगी कि आप अ, खुद को जब अ, गलत साबित करते हैं या फिर अ, सही सही फैसले लेते हैं, इसमें हमें काफ़ी बार जो है संकोच करना पड़ता है फिर आगे जा के। जी।
हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे लगता है ना कि अ, सही फैसले लेना भी कहीं न कहीं एक कला है और हर व्यक्ति को मतलब अपने जीवन में अ, आनी चाहिए। अगर नहीं आती है ना, वत अ, व्यक्ति को तो तो वो कहीं न कहीं मतलब अ, उसका जीवन अ, खराब हो जाता है और देखा जाए तो मतलब हमारे सही फैसले ही कहीं न कहीं हमको एक अच्छा इंसान बनने में या एक स लाइफ जीने में ना कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में?
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, सही फैसले लेना हमें जो है उससे ये भी हो सकता है कि आप समाज में एक नाम कमाते हो आप, ठीक है कि अ, वो जो इंसान है या फिर अपना सोसाइटी में आप अगर सभी लोगों का भलाई करते हैं या फिर हमेशा जो है अ, सत्य का साथ देते हैं, हमेशा सही चीज़ में फैसला लेते हैं, सही काम करते हैं, तो आपका जो है आसपास जो आपका इलाका है, आसपास आपका सोसाइटी है, वहाँ पे नाम बनता है और आप जहाँ पे काम करते हो अ, ऑफिस में, या फिर कोई बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, किसी को भी अगर ले लें, तो जो सही बोलता है हमेशा, उसे स्कूल में अध्यापक उसके खुश होते हैं या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, हमेशा हर चीज़ों में आप सही का साथ देते हैं, सही बोलते हैं, तो वहाँ पे आपके जो सीनियर होते हैं, वो आपसे अ, हमेशा जो है अ, प्यार करेंगे, आपको चाहेंगे कि वो आप हमेशा आगे बढ़ें और आपको प्रमोशन मिले। तो बिल्कुल, आप जब सत्य का साथ देंगे, सही बोलेंगे, तो आप समाज में बेहतर आपका नाम अ अ, शुमार हो सकता है, जी।
इ जी। हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी मानता हूँ कि कहीं न कहीं अ, इस प्रकार के फैसले अपने जीवन में कहीं न कहीं भ्रम लाते हैं, और अ, देखा जाए ना कई बार हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, कई-कई बार वो शायद गलत हो सकते हैं और हमारे लिए शायद वो बुरे हो सकते हैं। तो वो चीज़ों से हमको थोड़ा बचना चाहिए, और देखा जाए ना अ, जब हम सही फैसले लेते हैं अपने जीवन में, कहीं न कहीं हम एक हमारे जीवन में थोड़ा सकारात्मकता आती है, और काफ़ी मतलब हमारा जीवन है ना, वो आसानी से कट जाता है। और अ, देखा जाए तो मतलब फिर इ इस वज़ह से हम अ, कहीं न कहीं एक बेहतर इंसान भी बनते अपने अ, निजी जीवन में। अगर अपने फैसले जब हम सही करने लगते हैं, तो काफ़ी हद तक अ, सहूलियत रहती है हमको, टेंशन-वेंशन जो है ना, वो कम होती है और मतलब ये चीज़ें कम हमारे जीवन में आती हैं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, बिल्कुल, और जैसे मैं एक बात आपसे अ, पूछना चाहता हूँ। जैसे आपके लाइफ़ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे पढ़ाई को लेके या फिर जॉब को लेके, कि आपको कभी अपना गलत फैसला लेके जो है आगे पछताना पड़ा कि मैंने जो है उस समय कुछ और फैसला लिया रहता या फिर सही फैसला सोच के लिया रहता, तो शायद आज के समय में मैं कहीं और रहता? ऐसी ऐसा कुछ परिस्थिति आपके जीवन में कुछ कभी आया है इस तरह का?
हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, मतलब हाँ, ये चीज़ें आईं है और मतलब देखा अ, देखा जाए तो मैं शायद कित कहीं और जगह से थोड़ा मतलब जो कॉलेज था ना वहाँ पर वो करना चाहता था। अ, ऐसा हुआ कि मैं कहीं न कहीं मतलब थोड़ा अ, उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया तो उस वज़ह से मुझे वो कॉलेज जो था ना वो मिल नहीं पाया।
हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
अगर अगर अगर उस समय पर मैं शायद पढ़ लिया होता थोड़ा तो वो उस कॉलेज में आज होता और मैं कहीं न कहीं आज अपने जीवन में थोड़ा अ, जहाँ पर मैं चाहता था वहाँ पर होता।
हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी, जी, जी। और हाँ और जो है आप वो चीज़ पाने के बाद आप जो है आपके अंदर एक खुशी रहती और वही है कि हम अपनी ज़िंदगी में अ, बहुत बार अ, सही फ़ैसले और गलत फ़ैसले मतलब इसमें संकोच होता है हमें कि क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता ना कि आगे जाके क्या होगा, है ना? इसलिए जो है काफ़ी बार ये मुश्किल आता है हमारे जीवन में कि ये जो मैंने फ़ैसला लिया वो सही है या फिर गलत है? फिर भी लेना पड़ता है क्योंकि आप क्या कर सकते हैं? और आगे जाके वो क्या साबित होता है, आपने गलत लिया या फिर सही लिया, अगर गलत निकलता है तो तो आपको बहुत पछतावा होता है और अगर सही निकल जाता है तो बहुत खुशी होती है अंदर से, है ना?
जी। हाँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। आपने सही कहा, मैं भी मानता हूँ कि कही न कही मतलब जब हम सही फ़ैसला ले लेते है अपने जीवन में, चीज़ें हमको काफ़ी हद तक आगे जाकर भी मदद करती हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपने कभी ऐसा फ़ैसला लिया है कि अपने जीवन में जो आपको कहीं न कहीं अ, गलत लगा हो या मतलब आप आपको कहीं न कहीं बाद में लेट रियलाइज़ हुआ हो, कि ये थोड़ा शायद गलत था?
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, जैसे अ, पढ़ाई को लेके ही अ, काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे अ, बाहर में पढ़ाई करता था, तो अ, जैसे घर में सभी की नॉर्मल सी एक ब बात है कि काम सभी की होती है, इमरजेंसी कुछ पड़ जाता है। तो, मुझे उस समय जो है अपनी कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ के घर के कामों में जो है हाथ बटाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो बाद में थोड़ी-सी अ, जो है अ, ग्लानि होती है कि शायद मैं वो सारी चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देता और अपने पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा फोकस करता तो अ, शायद कुछ अच्छा और कर पाता, अपनी लाइफ़ में। तो ये सारी चीज़ें अ, बिल्कुल जो है गलत फ़ैसला मैंने भी लिया है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जी, जी।
जी। जी, जी। अच्छा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब वैसे अ, मुझे लगता है ना कि अ, हमारे जो भी नसीब है ना उसमें अ, जो भी हमारे लिए लिखा होता है, वो तो हमें मिलता ही है। और जितना अ, जितना हम लेकर आए होते हैं उतना ही मतलब अ, उतना ही हम पा पाते हैं अपने जीवन में। अ, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा हमको अ, सीखना भी चाहिए वैसे मतलब इन चीज़ों से कि हमने अगर कभी कोई गलत फैसला लिया ना, तो ज़रूर उससे थोड़ा मतलब अ, ऐसा सीखें कि कहीं न कहीं उस वैसे फैसले हम दोबारा ना लें। कुछ अच्छे फैसले अपने जीवन में और जोड़ने की कोशिश करें, तो वो अ, कहीं न कहीं हमारा जीवन बदलने की कोशिश कर सकता है।
हुँ, हुँ, हुँ। जी, वो तो है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी गलती से अगर सीखते हैं और दोबारा कोशिश करें कि वो गलती ना करने की या फिर आपके आगे आने वाला मान लीजिए कि आपका शादी हो गया, उसके बाद आपके जो बच्चे होते हैं, आपका समय अगर खत्म हो गया उन चीज़ों के लिए, तो आप अ, वो बच्चे, बच्चे को वो चीज़ सिखाएँ जो कि आपने खोया है, गलती करके पाया है। ये सारी चीज़ें आप अपना अनुभव बच्चों के साथ शेयर करें, है ना? जी, तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके, बहुत कुछ जानने के लिए मिला, तो आपसे फिर से बात करूँगा, खुशी होगी, धन्यवाद आपका। जी।
जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ आपसे अ, फैसलों के बारे में सीखने को मिला।
जी, जी।